อ๋อ ก็เลย มันก็เลยไม่ตาย มัน ก็เลยเซฟรากมันไว้ อ๋อ เออ ส่วนใหญ่ที่หมู่บ้านที่อยู่อะค่ะ แล้วเขาปลูกต้นอะไรกันอะคะ ในหมู่บ้านอะ? เขาแบบ อืม ค่ะ
อืม เซฟรากไว้ ใช่ มันก็เลยจะยังไม่ตาย เซฟราก ใช่ ใช่ค่ะ อา คือเราอะเป็น เป็นบ้านหลัง เป็นบ้านที่แบบอยู่กันเอง อยู่เดียว แล้วก็มี เอ่อ แต่ไม่ค่อยได้เป็นหมู่บ้านค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นหมู่บ้านที่ ที่คุณแม่ อย่างแม่สามีอยู่ เงี้ยค่ะ เขาเป็นแบบของ คอมมิวนิตี เนาะ อันเนี้ย คน ก็จะมีคนดูแลพวก หญ้า สนามต่าง ๆ ใช่ไหมคะ อันเนี้ยเขาจะปลูกส่วนใหญ่ ใช่ เขาจะมีคนมาปลูก แล้วก็มีคนมา ตัดหญ้า มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ รด เหมือนจ่ายตังค์ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อย่างงั้นน่ะคุณแม่เนี่ย เขาปลูกผักอะไรไม่ค่อยได้ เพราะว่าเขาก็จะ มันเป็นกฎ
ค่ะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ อืม อา อ้อ อ้อ เขาก็จะมีคนมาปลูก ค่ะ อืม อืม อ้อ ค่ะ อ้าว เขาก็ อ้าว ห้ามปลูกใช่ไหม? พวก พวก HOA พวกแบบ อ อ่า คน
อืม ห้ามปลูก ใช่ ห้ามปลูก ถ้าปลูกให้เอาออก
อ้าว <chuckles> ต้องให้ปลูกตามแบบที่เขากำหนดมา ใช่ไหม
อืม อืม ค่ะ หรือไม่ คุณก็จะไปกระถางแทน ปลูกกระถาง
ค่ะ ที่นี่ก็เป็น ๆ ใช่ เขา เขาไม่ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ อืม เขาไม่ให้
อา ปลูกในกระถางบ้านตัวเอง ค่ะ อ๋อ ใช่ แล้วแม่ก็เคย มะเขือ เงี้ย แม่ อะ แตงกวา อะไรอย่างเงี้ย มันก็คือแบบ เป็นลามไง ใช่ ต้องไปปลูกในกระถาง ซึ่งบางทีมะเขือ มันก็มันมา มันมา มาเต็มอะ มาใหญ่เลยอะ มา ใช่ไหม เวลาหน้าเก็บ อะค่ะ อืม ก็ อันนั้นของ คุณแม่ ใช่ ๆ
อา ก็ต้องปลูกในกระถาง เออ อืม <chuckles> ค่ะ อือฮึ เออ ใช่ มันก็ต้องปลูกแบบ เอาลง เอาลงดินไม่ได้อีกเนาะ
อา ของเราอะ ของเราพอดีบ้านมีพื้นที่ เราก็จะเอาลูก ๆ อะมา ช่วยกัน มาช่วยกัน ปลูก เอ่อ ผัก พวกผักสวนครัวไทยนี่แหละค่ะ พริก ไทย พริก พริกชี้ฟ้า อะไร อย่างเงี้ย แล้วก็มะเขือ เออ
เออ ค่ะ อืม มา ช่วยกันปลูก ปลูกผัก อ้อ อืม นี่ก็ อ นึกถึงที่เมือง ท นึกถึงที่ไทยเนาะ เวลาอยู่ต่างจังหวัดอะมันปลูกอะไรได้เยอะไง
ใช่ แต่ว่าคนที่มีมะละกอ ค่ะ อย่างคุณเลย อิจฉามาก
เออ ที่บ้านที่ ต่างจังหวัดอะ เออ ใช่ไหม มันปลูกไม่ได้ใช่ไหมที่นั่นน่ะ?
ปลูก ไม่พอ ไม่ได้เลยค่ะ ไม่ขึ้นเลยแหละ อือ ใช่ ไม่พ้นหนาว เพราะหนาวมาตั้ง 5 เดือนแน่ะ
เออ มันไม่พ้นหนาว เออ นี่ก็ เออ ใช่ไหมล่ะ พอปลูกแล้วแบบมันก็ตาย พอยังไม่ทันจะมีลูกเลย ยัง ไม่ทัน ยังไม่ทัน จะออกลูก แพงไหม? ลูกเท่าไร?
อือฮึ ค่ะ แล้วแพงด้วยนะ แพงด้วยนะ ที่เนี่ย แพง เพราะเขาขายเป็นขีด ก็ เออ ใช่ คิดดูมะละกอขายเป็นขีด แล้วก็ลูกหนึ่งอะประมาณแบบลูกหนึ่งประมาณ เอ่อ 3 ขีด ก็ ตกแบบ $15 เพราะขีดละ 4 จุดกว่า
อ้อ โอ้โฮ ขายเป็นขีดเลยเหรอ? เออ ค่ะ อืม อา อา แต่ เออ แต่อยู่ อยู่ที่เนี่ย อยู่ที่เนี่ยคนไทยเยอะ แล้วก็เวลามารวมตัวกันทีอะทุกคนก็จะตื่นเต้นแบบว่าเอา เอาไอ้พวกเมล็ดผัก เอาอะไร อ่า มา มาแลกเปลี่ยนกัน แล้วก็มีคนไทยอะเขาก็ขาย ขายต้นไม้เนาะ ขายต้นไม้ให้ไปปลูก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ คนก็จะแบบ เออ เอาต้นไม้ ที่เรา ชอบอะไปปลูก อย่างเงี้ยค่ะ เออ อย่าง เอา มันจะมีคน คนไทยนี่แหละเอามาขาย แล้วคนไทยด้วยกันเนี่ย ก็มารวมตัว กันแบบว่าคนนั้นเอาต้นนั้นไปปลูกสิ คนนี้เอาต้นนี้ไปปลูกสิ แล้วเดี๋ยว เราเอา มาแบ่งกัน
แพงมาก อืม ค่ะ อืม ดีจังเลยอะ ค่ะ ค่ะ เอาไปขาย เออ ๆ เออ ค่ะ อ้อ หิวจัง เลย

ดีจังเลยค่ะ ดีจังเลย เป็น ค เหมือนเป็นชุมชน คนไทยไปเลย อะ
เออ แล้ว ค่ะ ใช่ เป็น ช เหมือน ก็ ชุมชนคน ไทยแหละ แต่ก็อยู่กระจาย ๆ กัน แต่ว่าเราจะมีแบบว่าชุมชนออนไลน์คุยกันอยู่ ใช่ไหม เราก็ จะรู้ว่า ใครบ้านอยู่ตรงไหน อะไรที่ไหน ทำอะไร ปลูก อะไร เออ แล้วเอาอะไรมาแบ่งกัน อะไรเงี้ยค่ะ เออ ก็เขาก็เลยแบบว่าช่วยกัน ช่วยกันปลูกอะ เหมือนบางคนก็มีหน่อไม้เนาะ เออ ปลูกต้น ไผ่ก็ได้หน่อไม้มากิน แล้วบางคนก็ปลูกกล้วย อะไรเงี้ย เออ ปลูกกล้วยก็เอากล้วยมา แบ่งกัน
อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ดี ดีค่ะ อืม ค่ะ ๆ ค่ะ อืม ปลูกกล้วย โอ้โฮ ปลูกกล้วย ค่ะ ปลูก กล้วย เออ กล้วยก็ได้ด้วยนะ ที่นี่ ปลูกกล้วย ไม่ได้แน่นอน มันไม่ ขึ้น เออ ดีจัง
กล้วยก็ได้ด้วย เออ ได้ ๆ เออ ค่ะ แล้วก็พวก มะม่วง พวกมะม่วง อะไรพวกเนี้ย ก็จะปลูกทาง ใต้กันได้ มะม่วงน้ำดอกไม้ อืม แล้วก็มีลิ้นจี่ มีลำไย เหมือนเมืองไทยเลย เออ เออ มี ไผ่ตง
อ๋อ เป็นมะม่วงไทยเลยเปล่าคะเนี่ย? โอ้โฮ ดี ค่ะ เออ อืม เออ ที่คนไทยชอบไปอยู่ ทางใต้ เพราะว่าอากาศมัน คล้าย ๆ ไทยเนาะ ติดทะเล ด้วย อืม ค่ะ
ใช่ ใช่ เหมือน เหมือนเลยแหละ ร้อน ด้วย ร้อน อืม แล้วก็ ร้อนกว่าด้วย เออ แต่ว่ามันก็เป็นพวกต้นไม้ พวกของกินเกี่ยวกับเหมือน เขาเรียกไร ผลไม้เมืองร้อนอะ มัน มีเยอะแล้วก็นิยมปลูกกัน ยิ่ง ส ยิ่งช่วงหน้าอะไรนะ ลำไยอะ อืม ก็ไปเก็บกันเลยอะ
ร้อน <chuckles> ร้อนกว่าด้วย ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ ๆ อืม อืม อืม ลำไยแถวนี้นะ ASEAN Mall ที่ แถวทางนี้น่ะค่ะ คือ แพงมาก ๆ แพงแบบเป็น 10 เหรียญน่ะ กิโลหนึ่งอะ พวงเล็ก ๆ อะ pound เดียว 10 กว่าเหรียญ
ไปเก็บในสวนเลย ค่ะ อะฮะ แพง ใช่ไหม? โอ้โฮ โลหนึ่งหรือ pound หนึ่ง เออ โอ้โฮ แล้วยังจะกินอยู่ไหมอะ กินไหม?
อา ไม่ กิน <chuckles> กิน อะ มะเอง ม ลำใยกระป๋องเอา
<chuckles> เออ เออ เพราะว่าเราชอบ ใช่ไหม แต่ ว แต่ว่าไอ้ ที่เนี่ย มีอันหนึ่งที่มันปลูกไม่ได้ ก็คือทุเรียน ไม่มี ทุเรียน
ค่ะ ใช่ ยาก อ๋อ ทำไม ม ทำไมไม่ได้อะคะ? อือ มันร้อน ไม่พอ
ใช่ เออ ไม่รู้อะ มัน มัน อากาศมันไม่ได้ แล้วมันเหมือนมีคนเคยปลูกแล้วมันก็ตาย มันก็ไม่ รอด อะไรเงี้ย เออ ก็เลย พวกทุเรียนก็เลยยังต้องสั่ง มาจากเมืองไทยอยู่
ค่ะ อืม อืม ค่ะ เออ แต่ก็ไม่ได้กินทุเรียนนานมากแล้ว เพราะว่าทุเรียน ที่เขา เอามาแพงมาก แล้วมัน มันมาแบบ มันมาแบบเขาไรนะ แช่แข็งมา ใช่ แล้วพอ มันมา เอามาละลายแล้วมัน มันแหยะอะ มัน เกิน ไป ใช่ มันแพงด้วยนะ
อืม แพง มาก ใช่ แพ็ก ฟรีซ ฟรีซมา อืม มันไม่ มัน ไม่อร่อยเนาะ เออ มันเหมือน เขาเรียกอะไรนะ เหมือนทุเรียนปลาร้า อะไรงี้ ใช่เปล่า ที่มันเละเกินไปอะ
ใช่ มันเละ มันเละไปแล้ว เพราะมันเปียกอะ เปียก แล้วก็แบบ เออ ไม่อร่อย ค่ะ เออ อยาก สั่งแบบว่า สด ๆ
เออ มัน มันไม่อร่อย อืม แต่ ว่าอยู่ อยู่ทางเหนือเนี่ย ก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะ เพราะว่ามันจะมีอันหนึ่ง ที่ มันสวยมาก ๆ ก็คือตอนใบไม้เปลี่ยนสี
เออ ค่ะ

อ๋อ น่าจะโซนเราเลย ไหม เนี่ย?
ใช่ไหม คือทั้งหมู่บ้านเลยอะ ใช่ไหม? อ
ใช่ ใช่ค่ะ คือ ต้นใหญ่ ๆ เลยนะ เออ
ทั้งหมู่ บ้าน อา ทั้งหมู่บ้านมันจะเปลี่ยนสีแบบ เห็น เห็นในรูปนะ ยังไม่เคยไปจริง อือ เปลี่ยนสวยเลยใช่ไหม ใช่ไหม?
อา ค่ะ เออ เปลี่ยนค่ะ เปลี่ยน เปลี่ยน เปลี่ยนแล้วสวยมาก แล้ว แต่ว่ามันแค่แป๊บเดียวเองนะคะ 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นก็ร่วงแล้ว <smacks lips> ใช่ แล้วมัน เดี๋ยวมันก็ค่อย ๆ ร่วงแล้วไงค่ะ ช่วงที่มัน สะพรั่งสุด เลยอะ
อะ ว๊าย สอง จริงเหรอ? <giggles> อือ อ้อ เรา ก เรามีเวลาชื่นชมความงามมันแค่ 2 อาทิตย์
ใช่ประมาณเดือนตุลา ต้นเดือนตุลา จะแบบสะพรั่งสุด ๆ ใช่ สวยแบบว่าเปลี่ยนสี ใช่ค่ะ แล้วมันเปลี่ยนสีไม่เหมือนกันไง บางทีมันก็เหลือง บางอันมันก็แดง บางอันก็น้ำ ตาล อย่างเงี้ย พอมาอยู่รวมกันมันเหมือนแบบภาพวาดอะ
ค่ะ อ้าว เหรอ อะฮะ เหมือนดอกไม้เลยใช่ไหม? อา อ้าว อะฮะ เออ แล้วถ้า ค่ะ โอ้โฮ เนาะ เออ แล้วคือถ้าเกิดว่าแบบคนในชุมชน หรืออะไรย่านนั้น เขาปลูกกันเยอะ ๆ มันก็ยิ่ง ยิ่งแบบสวย แล้วแต่ละชนิดอะมันเปลี่ยนสีไม่เหมือนกันใช่เปล่าคะ? ใช่ไหม อย่างใบเมเปิล อย่างเงี้ย เมเปิล ก็ เปลี่ยน
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ บาง ร้าน ก็เหลืองเลย อ่า แบบเมเปิล หลายสีอยู่นะ เมเปิล น่ะ ส้ม
เปลี่ยน เป็น อา เมเปิลหลายสีใช่ไหม?
ใช่ค่ะ บางทีก็แดง แล้วเอาจริง ๆ อะการเปลี่ยนอะค่ะมันอยู่ที่แดดค่ะ เวลาตอนที่แดดเขามาลงอะ ถ้าแดดลงเยอะอะก็จะเปลี่ยนสีจาง แต่ถ้าแดดลงน้อยก็จะเปลี่ยนสีเข้ม
เออ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อือ ๆ อ๋อ มันอยู่ที่แดดใช่ไหม? แล้วก็เคยได้ยินมาว่าต้นไม้แต่ละชนิด มันก็จะมีการเปลี่ยนสีไม่เหมือนกัน เปลี่ยน อ่า มันก็เลยทำให้ดูสวย ยิ่ง ยิ่งบนภูเขาเนาะ ยิ่งสวยเนาะ
อืม มันคือวิธีเปลี่ยนสี ค่ะ จ้ะ อืม ใช่ ต้องดู มองจากที่สูง อะไรเงี้ย ต้องอย่างเงี้ย ไปปีนเขา แล้วก็ดู มองลงมา อะไรเงี้ยค่ะ ถ่ายรูป อืม
ใช่เปล่า? เออ แต่มัน เออ แต่มันมี จะมีปัญหาไหม? เวลามัน มัน ถ้ามันเป็นเปลี่ยนสีแบบนั้นแล้วอะ มันก็จะทำให้ใบไม้มันร่วงใช่ไหม? เออ
ค่ะ ก็ แต่มันไม่ร่วงรอบเดียวไง มันก็ค่อย ๆ ไป ค่อย ๆ ค่อย ๆ ร่วง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ ใช่ ก็คือคุณจะเก็บก็ได้ ไม่เก็บก็ได้ อันนี้ก็คือตามหลังบ้านคุณแหละ เออแต่ว่าถ้าคุณไม่เก็บ ใช่ แต่ถ้าคุณไม่เก็บหญ้าคุณก็อาจจะตายได้ เพราะว่าหน้าหนาวมันหิมะลง
อ้อ แล้ว อะฮะ แล้วเราต้องมากวาดเก็บไหม? ใช่ <chuckles> อือฮึ เออ ล อ๋อ ก็ร่วงหลังบ้านเราแหละ อือฮึ เออ อือ อือ แล้วพอเรา พอเราอยู่ทางใต้นี่ ใช่ ไหม ก็คือเวลาที่ เวลาใบไม้มัน เปลี่ยน สีอะ มันเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นน้ำตาลเลยไง มันไม่มีแบบ เออ มันไม่มีเปลี่ยนมาเป็นเหลืองแดง เออ
ค่ะ อ๋อ มันไหม้ ค่ะ ค่ะ เออ แต่เรามีหน้าหนาวอยู่ไหมคะ มี มีไหม หน้าหนาว?
มี มี หน้าหนาวมีอยู่ประมาณสักกี่เดือนอะ หนาวแบบ หนาวแบบที่ไม่มีหิมะอะ หนาวแบบหนาวแบบเมืองไทยอะ หนาวแป๊บหนึ่ง
อืม หนาวแบบไหนอะ? แบบ อา หนาวแบบ 18° ประมาณนี้
เออ ใช่ ช เอ๊ย! ไม่ ๆ ๆ ลงไป ศูนย์ อยู่ ลงไป ศูนย์ อยู่
ก็ดีนะ อืม คุณไม่ต้อง อ้าว 0 เลยหรอคะ โอ้ แต่ไม่มีหิมะนะ
0- ศูนย์องศา อยู่ อะฮะ ไม่มี ไม่มี ๆ เออ หลาวสุดก็คือประ มาณสัก สามสิบ สามสิบสอง สามสิบสอง ประมาณนี้ เออ เออ แล้วก็อยู่ อยู่ที่ประมาณ อ่า ไม่กี่วัน ไม่กี่เดือน ประมาณเดือนมกรา-กุมภา ประมาณเนี้ยค่ะ
แปลกมาก เออ ก็ดีนะ ไม่ต้อง ตาโก เลย ค่ะ สามสิบสอง ก็ 0 เนี่ยแหละ เออ

อ๋อ ดีจังเลยอะ
เออ 2 เดือน พอมีนาเนี่ยแหละ ก็เริ่มร้อนแล้ว แล้วนี่อะไรเนี่ย พฤษภา <chuckles>
ค่ะ คือร้อนจี๋ไปแล้วตอนนี้
<chuckles> ถ้าพฤษภาร้อนจี๋ไปแล้ว แล้วเสร็จแล้วอีกสักพัก หนึ่งฝนจะตก
<chuckles> อีก 2 เดือนนี้จะเป็นยังไงคะเนี่ยตายแล้ว ฝนตก อา ๆ ค่ะ เออ ไม่แน่ฝนตก
อา ฝน จะตก เฮอริเคนจะมา อืม แต่ว่าตอนนี้สวยอยู่ต้นไม้เขียว อือฮึ เพราะต้นไม้มันผ่านจากการ ไอ้ร่วงมาแล้วไง มันก็จะเขียว ๆ ๆ ๆ ตอนนี้ก็คือแบบมองไปทางไหน ก็เขียว ฝนเริ่มตกไง
อา ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม เนี่ยเราเนี้ยเราก็รีบปลูกแล้ว เพราะเดี๋ยวอีก สอง อาทิตย์ มันก็จะร้อนแล้วไงคะ แล้วพอร้อนแล้วก็ จะเริ่ม ขึ้นพวกพริก พริกชี้ฟ้าไทย อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะปลูก ไว้ พ่น ร้อนได้แค่ไม่ ช ไม่กี่เดือน สามสี่ เดือน ไอ้ช่วง เก็บ เราก็เก็บ ๆ ๆ แล้วก็แช่ช่องฟรีซ เพื่อหน้าหนาวเอามาใช้ต่อ ก็ เป็นอย่างเงี้ยวน จะออก ออกทัน 3 เดือน
เออ ค่ะ อ้อ อะฮะ อ๋อ เออ แล้ว เออ ไม่แล้วมันออกทัน เหรอ? พริกอะ พริกอะมัน ใช้เวลา 3 เดือน อะ สมมุติเรา เพิ่ม เริ่มปลูก เราเริ่มปลูกตอนนี้ เราจะไปเก็บได้ตอนไหน? อ อา พฤ
พริกใช้เวลา สาม เดือน ใช่ แต่พริกจะ เติมประมาณ แบบ พฤษภา มิถุนา กรกฎา สิงหา จะเก็บได้ประมาณเนี่ย เออ อ สิงหา เริ่มหนาวประมาณปลายตุลาค่ะ ปลาย ตุลา ต้นพฤศจิกา มันก็ยังพอแบบ มีเดือน 2 เดือนที่มันแบบสะพรั่งเลยนะ สะพรั่งแบบ ทั้งต้นมันจะแบบพริกสด ๆ เลย อย่างเงี้ย เก็บ ๆ ๆ ๆ ใช่ เก็บให้หมด
อ อืม พอ สิงหา อ๋อ สิงหา แล้วเราเริ่มหนาวเมื่อไหร่คะ? ตุลา คะ อืม เหรอคะ? อ๋อ อะฮะ อ๋อ แล้วเราก็เก็บ ๆ ๆ อืม แล้วก็ปล่อยมันตาย
ใช่ค่ะ ก็ ก็ ทางเดียว มันต้อง ตาย เราเคยพยายามจะเอาเข้าบ้านแล้ว เคย แบบ ใส่ไฟอะ เราเข้ามาในบ้าน ไม่รอด ไม่รอด จะว่ามันนานนี่ค่ะ มัน มัน หนาวตั้ง 6 เดือนน่ะ แต่ใส่ไฟ หก เดือนแบบ
มันก็ต้องตาย <chuckles> อา รอดไหม ๆ? ไม่รอด เออ ม อ๋อ แล้ว แล้วเราไปเอาพันธุ์มันมาจากไหนอะ? เราเอาเก็บ เก็บพันธุ์เอาไว้เองอย่างเงี้ย เหรอ?
ซื้อ ซื้อเม็ดจากคนไทยนี่แหละค่ะ แล้วก็แบบ มา เพาะ แล้วก็อย่างที่ว่ามีเพื่อนเราที่เป็นชุมชนคนไทยเนี้ย ที่อยู่แถวเนี้ยค่ะ เขาก็ "เออ พี่มีอันนี้นะพี่ พี่ตุก ปลูกต้นกล้าอันนี้ขึ้นมาเอาไหม?" อะไรอย่างเงี้ย เราก็ เรานี่ก็ "เอาค่ะ เอา เอาพริกด้วย เอาผักไพ บ ใบกะเพราไทย" อะไร อย่างเงี้ย ก็ขอ อืม มะกรูดเราเอามาตายเหมือนกัน ตายไม่รอดหน้าหนาว ใช่ นี่เดี๋ยวไปซื้อใหม่
อ๋อ คน เออ ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อ้าว เออ เออ ค่ะ เขา อา มะกรูดได้ไหม มะกรูด? อะฮะ ตายใช่ไหม? ไม่รอด ๆ เออ แล้วก็คือได้แค่พืชล้มลุกอะแหละ เนาะ เออ ที่มันอายุสั้น ๆ
ค่ะ เออ ใช่ แต่เพื่อนเรามะกรูดดีนะ เออ เพื่อนเรา มือดี เนาะ ค่ะ วันนี้ ขอบคุณมาก ที่มาแชร์กันเนาะ ใช่ ใช่ค่ะ
อา อ๋อ ปลูกอะไรก็ขึ้นอันเนี้ย ได้เลย ค่ะ สนุกมากเลย แล้วก็เดี๋ยวแบบว่าเผื่อหาอะไรมาปลูกบ้างดีกว่า เออ อยากปลูกต้นไม้แล้ว <chuckles> ค่ะ ขอบคุณ มากค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
อืม อะ เนาะ ค่ะ เช่นกันเลยค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ